Exatamente, exatamente, uma coisa que eu detesto também, que me estressa, porque assim, eu tenho espaço do do escritório, e o espaço que fica o escritório, ele é uma aqui na minha casa, né, são são 2 quartos e os 2 quartos são é um dão pra uma varanda, a a varanda grande, só que o dono dessa casa ele fechou essa varanda, então eu tenho um espaço supergrande fechado e ali um do eu dividi em 2 ambientes e 1 ambiente virou meu escritório
Pois. Hum. Uhum. Hum, sim, uhum Ok.
só que só que esse 2ª ambiente tem um sofá, tem é um espaço bem grande, sabe, é uma varanda bem grande, é um é um lugar grande
Aham.
aí, o que que virou meu estresse, porque meu digníssimo marido, quanto mais espaço tem, mais bagunça faz
<laughs> <laughs>
e aí fica tudo toda a bagunça fica ali atrás, e aí fica roupa, e e aí ele pegou uma tábua de passar roupa esses dias pra passar um negócio dele e deixa lá, e fica tudo lá, tudo bagunçado, eu odeio trabalhar em lugar bagunçado, daí me estressa, aí eu confesso que me estressa isso, aí você tem que falar: "Pelo amor de Deus, arruma isso aqui", porque ele odeia trabalhar no escritório, ele não trabalha no escritório, não, ele traba tem lá a mesa, a cadeira, tudo bonitinho dele, mas ele gosta de ficar na sala, daí eu falo, ai, tá bom, vai, fica lá na sala, mas daí ele deixa a bagunça aqui pra eu ver, e aí isso me estressa também, sabe, então
<laughs> Ai, ai, acumulada. <laughs> <chuckles> Ai, ai. <laughs> Arruma isso daqui. <laughs> Entendi. <laughs> E aí vai aumentando o nível de estresse, né, meu Deus.
é, eu não se eu não sei como que é seu quarto, se seu quarto é organizado, mas isso também ajuda a ficar estressado, pelo menos pra mim, ajuda a ficar estressado, está com bagunçado as coisas.
Sim, sim. Sim, nesse momento está uma bagunça danada aqui, porque eu fui inventar de fazer um monte de coisa esse final de semana, e era o dia que eu tinha reservado pra fazer aqui a a bendita faxina, bom, agora ficou pra hoje, já vou fazer ali daqui a pouco, mas eu eu concordo contigo, eu eu não sei se eu já eu cheguei a comentar contigo que eu tinha uma regra de, eh, regra interna, nada demais, mas era um um de não deixar louça suja de um dia pro outro.
<chuckles> <laughs> Hã. <chuckles> Ai, meu Deus! Hã. Tá, você já comentou comigo isso sim.
E

Olha, eu quero saber como que você lida com o estresse no dia a dia, o que que você faz, pelo amor de Deus, me conta.
<laughs> Olha, aqui o que eu costumo fazer são rotinas muito simples, eh, se a coisa está muito, muito complicada mesmo, é um pouquinho de meditação, sabe, eh, que me ajuda a dar uma clareada, ah, tento, <chuckles> é mais complicado, muito mais complicado quando o estresse está muito alto, mas costuma funcionar bem, sabe, assim, eh, via de regra, ajuda um pouquinho, dependendo da hora que faz então, ainda melhor, e também tirar a cabeça, sabe, do trabalho um pouco, seja com um videogame, seja chamando alguém pra fazer alguma coisa, sabe.
<laughs> Boa. Olha, você pratica? <laughs> Exato. Boa. Aham. Sim. Exato. Sim, sim.
É mais ou menos assim que eu levo essa essa rotina, nada muito, muito bem definido não, mas depende muito do do nível do estresse, sabe, então fico jogando. Você você faz alguma coisa, tem alguma rotina pra pra melhorar essa parte?
Sim. Ai, eu acho que ninguém gosta de ficar estressado, mas eu odeio ficar estressada, meu Deus do céu, então eu tento evitar ao máximo ficar estressada, mas quando acontece. Eh, eu moro perto da praia, então eu só levanto e f e viro e falo ai, quero andar, eu preciso eu falo pro meu marido como você está aí, vamos dar uma andada? Senão eu vou, mas geralmente ele vai atrás, aí eu vou dar uma passeada, fa finjo que o meu cachorro está querendo fazer cocô. <chuckles>
<laughs> Uhum. Pô, que maravilha. <laughs> <laughs>
Falo: "Não, deve tá precisando, precisa fazer um cocôzinho aqui, vamos dar uma andada, vamo dar uma caminhada", me acalma.
Qualquer desculpa, é boa, né.